そうですよね。
ねえ。だから、もう、で、ちょうど私たち多分、その あの、ま、デジタルの移行期を、こう、知ってる世代っていうか、あの、今ね、うの若い人たち、生まれたやばっかりの人たちとかっていうのは、もうすでにデジタルの時代に生きてるので、その、ね、先ほどおっしゃってな VHS とか言ったって一体何なんだみたいなね、あの、そういう、ね、そういう世代なんですよね。ああ。
はい。 ええ。 はい。 はい。 そうなんですよ。 あのロータリーフォンだって使い方分からないという、こういうね。
ああ、ほんとそうですね。あれを見て、あ、指入れてね、そうそうそうそう。ああいうのもどうしていいか分かんないでしょうね。
指指を入れてこう回す。ええ。 うーん。
あれが電話と、ま、電話っていうことまではわかるのかな。
ええ、あの、うちの娘がね、小さい頃日本で私の、あの、出身地の田舎に行ったらお店の中にあったんですよ、公衆電話が。
ね。はい。はい。 ええ。 はいはい。はいはいはいはいはい。
で、あれはどうやって使うんだって。<laughs>
<laughs> やっぱりそうか。やっぱりそうですよね。わかんないでしょうね。うーん。ね、だけど、うーん。ほんとに便利になりました。ああ！やってました。ありましたね、テレフォンカードありましたね。うん、だからそれこそ、ああ。
ええ。 そうですよ。ほんほんとにもう、うん。あの、あとフォンカードとかフォンカードとかあったじゃないですか。 ええ。もう国際電話に使う時はすごい長い番号をこう回さなきゃいけなくて。うん。
ああ、そうですそうです。そうです、ほんとそうですね。もう PIN ナンバーが一体何桁あるんだっていうような。<laughs> ねえ、ほんと。
<laughs> うん、そんな時代でしでもそれもそんなに前じゃないんですよね。そんなに前じゃなかったですね。うん。
いや、そんな前じゃないんです。そうなんですよ。そうなんです。だから、あの、昔、ね、国際電話とかなんてなると、もう大変なことでだったじゃないですか。で、もうね、大事ですよね。でね、高いし、もう大変だったんですよね。で、だけど、今ってね、それこそほんとに LINE だなんだって言って、もう、顔も見て喋れるし、そう。ね。だからほんとに便利になったっていうか、あの、ね、その、わ私たちみたいに海外で生活をしてますと。で、だけど日本にも家族がいてますとかいう人にとっては、こんな便利なことってないですよね。
大事でしたよ。うん。高い、高いし、うん。 ええ。 もうね、ほとんどもう無料でほとんどかけれるようになりましたね。うーん。 はい。 はい。はい。

そうなんですよ。
ね。うん。
あの、母に何か送るにしてもね。もう、あの、楽天とかアマゾンジャパンを知ってしまったので、私は。
つ、はい。 わあ、はい。 <laughs> はいはいはい。
もうだって、今日今日オーダーしたら今日中に届けてくれたりね。
そう。すごいですよね。ほんとに。そうなんですよ。だから、もう、どこにいたって、あの、送りたいものを贈りたい人に、すぐに届けられるっていうね。
素晴らしいですよ。 そうなんですよ。本当にそれは重宝してます。
うーん。 そうですね、私もほんとそう思います。だって昔なんて、それこそインターネットが導入される前ってね、その、海外とのやり取りをしたかったら、文通っていうか、エアメールっていうのをね。ね。
ええ。 はい。 ええ。 そうですよ。そうですそうです。もうみよくやりました、私。はい。本当に。うん。
ね、やらないと、ね、あの、連絡さえできないっていう、まあ、電話使えばあれなんですけど、で電話は高価なものだから、急ぎじゃなければエアメールでね、やり取りをするっていうね。
うん。 そうなんですよ。 そうです。あの軽い軽い紙と軽いひふ封筒。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
赤と青のラインが入った。<laughs> 懐かしいですね。 ええ、そうです。うん。そうなんですよ。そうなんですよ。で、そのいつ着くか、いつ向こうに着いたか、いつこっちに着くかっていう、そうなんか、あの、アンティシペーション。それが今もうないですね。もうインスタントだから。うん。
うん。 そう。 そう。そう。 そう、ほんと、そう。ないですよね。そうなんですよ。だから、ああいう、ちょっとね、外国のきあの、切手を見たりとかして、ええ、可愛いとかね、なんか、ね、楽しみがあったんですよね。でも、ほんとに今はそのアンティシペーションっておっしゃったけど、ほんと、それがね、全くないんですよね。そう。そうなんですよね。
ええええ。うん、うんうん、楽しみでしたね、ほんとに。うーん。 うん。 ないんですよ、もう。もう、インスタントで来るから。うん。まあ、便利なんですけどね。便利なことは便利なんです。何でもすぐ写真で見せたりね。あの、何人もの人に一度に何か見せることができたりとかね。便利なことは便利なんですよね。うん。
確かに。うん、うん、うん。 そう。そうなんですね。 うん、うん。 そう。そうなんですよね。うん、うん。で、だけど、ね、それこそ例えば私、まあ、国際電話とかする時なんかでも、あの、電話の呼びん、呼び出し音って、国によってちょっと違うじゃないですか。
はい。 ええ。 はい。<laughs> そうですね。うんうん。<laughs>
ね。<laughs> あれとかも結構、なんか、ちょっとこう、それを聞いて、違いとかを聞いて、わくわくするとかね。